बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अगर मैं अम, देखि देखिए दिवाली से ही जुड़ा हुआ बात करूँ और दिवाली के बाद तो भाई भाईदूज जाता है, है ना। तो हमारे जो पहाड़ी समाज में जो एक चलन है ना वो स वो चलन यही है कि हम लोग ना एक ना अ, व्यंजन बनाते हैं, जिसका नाम है बटुका। जी। जिसको की अ, जिसको की दक्षिण अ, जश अ, जो जहाँ पे भी जो राज्य है उधर अ, उसको अ, वड़ा बोला जाता है। लेकिन फ़र्क ये है कि हम लोग इसमें अदरक ज़्यादा डालते हैं। क्यों
हुँ, हुँ, हुँ। बाहिर जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा बताइए। अच्छा! हुँ, बिल्कुल बिल्कुल। हुँ, अच्छा।
जी। क्योंकि ये एक तो अ, ये हो गया ना आपका कि पहाड़ी क्षेत्र हो गया और ठंड का समय। और ठंड के समय के वजह से अदरक बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है शरीर के लिए भी। जी। वो शरीर को अ, गर्म गर्म भी रखता है। और अगर मैं बात करूँ अ, इस त्योहार के समय में हम लोग ना चाय वगैरह ज़्यादा देते हैं और चाय देते वक़्त भी हम जो सामान्य तरीके से जो चाय देते हैं, वैसे नहीं देते। उसमें जो अ, एक जो मिर्च होती है, गोल मिर्च जिसको काली मिर्च भी बोला जाता है गोल-गोल जिसको पीस के हम लोग चाय में डालते हैं या फिर अदरक को डालते हैं। जी। जिससे गरमाहट का ऊर्जा एक गरमाहट महसूस होती है, जो भी
हुँ, बिल्कुल। लाभ तो करेगा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बि हुँ, हुँ, हुँ। हम्म, बिल्कुल। हुँ, अरे वाह! <chuckles> बहुत बढ़िया। समझ रहा हूँ। बिल्कुल, वो जो गर्माहट एकदम आती है और ये जो गर्म चीज़ें हैं इनकी तासीर काफ़ी गरम होती है, बहुत सही। तो ये बताइए कि अ, क्या आपको लगता है कभी-कभी ऐसा भी तो होता है ना कि मौसम त्योहारों के समय खराब हो जाता है। मान लीजिए कि ऐसा वेदर फ़ोरकास्ट में ऐसा नहीं था, अनुमान नहीं था, फिर भी ऐसा मौसम खराब हो गया। तो क्या आपको लगता है कि जो उनका जो मज़ा है त्योहारों का थोड़ा किरकिरा होता है जब ऐसा मौसम खराब होता है?
जी। बिल्कुल, बिल जी, जी। जी, जी।